ああ、なるほどね、そっか。ま、なん多分高級なお店行ってたらそうでもないかもしれないですね。<chuckles> 分からないけど。
えええ、そうそう。 いや、どうでしょうね。だって、その、なんか、もうね、そのその食べ物なんだろう、種類ですよ。もう、なんか、本当にね、さっぱりしたものしか食べたくなくなるんですよね。
うん、うんうん。 うんうん。そっか。 うんうんうん。 ああ、もう、なんか、こてっこてっこてすぎてってことですか？ばたばたばたしすぎてですか？ああ、うんうん。
そうですよ。 そう、だからね、あの、ほんとに体に、何だろう、合わないもの、あのね、じんやっぱり、人種で違うじゃないですか。
うんうん。うんうん。 うんうん。 まあ、確かにね、確かにね。うんうん。
うん、だからその、ね、その、そこにいる人たちのようには食べれないなと思いましたね。